Ah, jadi dia, eee, bekerja di pertemanan, tapi di pasangan belum tentu gitu ya Kak? <laughs>
<laughs> Ya, karena kalau ke pasangan kayak mix ya, sama ego sama emosi lah kayaknya males gitu. <laughs>
Oh gitu, jadi kadang intuisinya gak kebaca nih ke pasangan ya?
Susah susah, nyari dasarnya susah kalau ke pasangan, soalnya nyari buktinya kan susah kalau feeling doang gimana? <laughs>
Hmm, mhm. Oh. Bener ya, kadang ada ngebawa unsur-unsur hati ya, Kak, ya, di situ ya?
Iya betul.
Tapi ada gak sih Kak, eee, tipsnya nih untuk mempertajam intuisi gitu, misalnya apakah mungkin, eee, sering berada di posisi itu dan dicoba atau mungkin ya turutin aja deh intuisimu?
Hmm. Hmm. Mhm.